Hey, und zwar würde ich gerne von dir heute wissen, wie, äh, TikTok die Musik und Popkultur aktuell verändert hat. Und wir können es ja auch nicht nur auf TikTok beziehen, sondern allgemein Social Media. Da würde mich das da halt einfach sehr interessieren, was deiner Meinung nach die, ähm, ja, die Musikkultur da einfach sehr verändert hat.
Mhm. Ähm, g im Großen und Ganzen echt sehr, sehr, sehr stark. Also, ich kenne noch die Zeit ohne TikTok und ohne Social Media als Musiker, da muss ich 'n bisschen ausholen. Da war das alles doch so 'n bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, ehrlicher, ne? Wir lassen jetzt erst mal KI außen vor, das kommt auch noch, das Thema ist echt ziemlich groß. Man hat halt mit der Band oder je nachdem, ob man DJ ist oder Musiker in 'ner Band, im Übungsraum verbracht, 1, 2 oder Mal die Woche, hat dann Musik geschrieben, hat auch mal aus Spaß gejammt, hat Party gemacht und hat dann irgendwann die 1., äh, Liveauftritte, hat sich daran getraut. Da gab's auch noch viel mehr Klubs, wo man halt als Jugendliche Auftrittsmöglichkeiten hatte, ähm, Rockwettbewerbe und so weiter. Und, äh, das war dann noch z ziemlich einfach und, äh, s ja, ziemlich cool. Dann kam Social Media so um die 2003 rum. Ich glaube, TikTok 'n bisschen später, erstmal YouTube, da Facebook. Und, äh, das Problem ist, natürlich kann jeder der Vorteil, ich sage immer, das ist 'n Sprungbrett mit losen Schrauben oder Fluch und Segen es kann jeder auf der Plattform seine Musik präsentieren. Ja, das ist ja auch nicht schlimm, das ist gut, äh, weil man denn halt nicht mehr die ganze Promotion braucht und sich, äh, wie man früher gesagt hat, den Hintern abspielen muss, auf gut Deutsch, um überhaupt 'n bisschen bekannt zu werden und 'n Namen zu machen. Das war alles gut und schön. Man konnte den Algorithmus auch 'n bisschen beeinflussen, indem man halt 'n bisschen Geld in die Hand genommen hat und halt sein sein Video oder seinen Song, den man hochgeladen hat, 'n bisschen, äh, 'n bisschen beworben hat, sodass man halt mehr Klicks bekam. Dann ging's ja irgendwann wirklich nur noch um die Klicks. Und der Unterschied dazu ist noch, die Plattenfirmen zum Beispiel haben früher mit 'nem A&R Manager hieß das haben halt, äh, Bänder zugeschickt bekommen, ja? Und das war denn so, dass sie sich das den ganzen Tag angehört haben und dann halt sich das Beste mal rausgesucht haben und die Band eingeladen hat eingeladen hat. Und, äh, ja, bei TikTok ist aber mittlerweile so, was uns, ich sage mal, in Anführungszeichen, richtige Musiker da kommen wir jetzt auch zum Thema KI was uns da alle nervt, durch diese ganzen KI-Programme muss man ja noch nicht mal mehr 'n Instrument lernen. Ja, also du machst halt äh, du gibst deine Prompts ein, so heißt das dann bei der KI, dein Befehlssatz. „Bitte mache mir einen Song mit 2 Strophen, 1 Hook und den Text und die Gitarren drunter." und schon hast du innerhalb von 1 Minute 'nen Song draußen und den ladet man hoch und, äh, es wird immer, immer mehr. Genauso auch, äh also zum Thema PC. Früher musste man in 'n richtiges Studio, um 'n Album aufzunehmen oder 'ne Single, und das machst du jetzt von zu Hause aus. Das ist alles kein, äh also keine Zauberei mehr. Und was ich gemerkt habe auf jeden Fall, es gibt so viel Musik und aber auch gute, ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass es auch schlechte gibt, aber es gibt so viel gute Musik, die einfach total untergeht in der Masse, die da ist. Und dazu kommt jetzt noch in der heutigen Zeit, dass viele mit KI ihre Musik da bombardieren. Also, die bombardieren dich ja regelrecht auf TikTok und, ähm, du weißt überhaupt nicht mehr, was los ist. Die Stimme wird komplett verändert über „AutoTune“ und so weiter. Also, das ist 'n Fluch und 'n Segen. Wenn man Glück hat, wird man entdeckt, aber man muss genauso wie früher dranbleiben.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Mhm, ja, sehr spannend auf jeden Fall, was du so weit schon mal erzählt hast. Und da gebe ich dir auch zu 100 % recht und freut mich auch sehr, dass du da so sehr in der Thematik drinnen bist. Hm, ja, ich meine, ich bin von 'ner jüngeren Generation und, äh, weiß ganz genau, was du meinst. Weil ich habe grad diesen Wechsel mitbekommen von, ähm, Kassetten, CDs bis hin zu Streaming-Portalen wie Spotify, Amazon Music und so was. Und
Ja. Ja. Ja, das war früher total interessant. Ich meine, bei den bei den du hast ja früher Tonbandaufnahmen gemacht auf Kassette, das war auch noch mal 'n Anfang in den 80ern oder in den 90ern. Und da hat man ja nur 4 Spuren gehabt meistens, ja, und dann hat man immer eine Spur runtergemischt auf die andere Spur und irgendwann klang es eben so mulmig, dass man gedacht hat: „Um Gottes Willen, das kann ich ja keinem mehr anbieten.“ Dann kamen ja die CDs mit dem Brennen und so. Das war auch alles noch cool. Aber Social Media, um darauf zurückzukommen, TikTok, ist halt, ah, Massenware. Es ist wirklich 'n zweischneidiges Schwert und, äh, ist, äh da müssen wir auch noch bei dem Thema- weil's so umfangreich ist- müssen wir halt auch noch Plattformen wie Spotify oder oder Deezer und so nennen, die ja, äh, leider also gerade Spotify ist da 'n schwarzes Schaf, die leider, äh, KI-Musik nicht kennzeichnen. Das heißt, da sind Bands oben, die gibt's gar nicht im richtigen Leben und die haben Millionen von Views. Und das ist halt also ich bin der Meinung ganz stark und auch meine Zunft in dem Sinne, Zunft hört sich lustig an beim Musiker, ist der Meinung, dass man KI-Musik kennzeichnen muss. Und außerdem klaut ja die KI weltweit von unserer Musik, die wir bei der GEMA angemeldet haben, ordentlich.
Ganz genau, ja. Mhm, ja. <chuckles> Ja. Mhm, genau, ja. Ja, das stimmt. Das ist, wie du sagst, 'n zweischweinige Sch zweisch schneidiges Schwert auch einfach eben, wie du ja auch am Anfang schon angeschnitten hattest, dass es einfach mittlerweile nur noch um die Klicks geht, äh, wie viel Reichweite jemand hat und gar nicht mehr darum geht, äh, ja, was für 'n Talent dahinter steckt und, ähm, auch den meisten das wahrscheinlich auch gar nicht mehr auffällt, dass wenn da jemand 'ne wirklich brillante Stimme hat oder 'n Instrument perfekt spielt, sondern es geht dann halt eher nur noch darum, ah ja, wie wie wie vibet es für mich oder wie catchy ist die Hook, ähm, et cetera. Un
Mhm. Ja, ja, ja, ja. Ja, es es gibt ja kein pauschales Rezept. Es gab ja genug Wissenschaftler, die, äh, hm, halt gedacht haben: „Wie schreibt man die perfekte Single?“ Ja, das geht, also ich war selber mal in Schweden und habe da 'n Songwriter Seminar gemacht mit ziemlich bekannten Songwritern und da war es so, dass natürlich, äh, Strophe, Strophe, Mittelpart äh, ne, Quatsch, Strophe, Hook, Strophe, Hook, Mittelpart und dann noch, äh, noch noch zweimal die Hook hinten ran. Das ist so 'n Grundprinzip gewesen, aber das ist keine Garantie, dass es 'ne Single ist. Da gehören, ich glaube, noch dazu Faktoren wie zur richtigen Zeit am richtigen Ort im richtigen Radio und wenn du Heavy Metal machst oder Hard Rock, bist du eh kaum im Radio und da kommt dann wieder der Faktor Live playing dazu, was mir persönlich noch am meisten Spaß macht. Und, zum Thema Geld, man verdient ja als Band, äh, da bei Spotify und bei den, ähm, Plattformen TikTok so gut wie gar nichts, aber live kann man wenigstens noch seine selbst gepressten CDs verkaufen oder halt das Merchandising, ne?
Mhm. <giggles> Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. <laughs> Ja, man das fällt halt in der heutigen Generation leider weg, weil <chuckles> wenn man sich's anschaut, die meisten Computer haben ja nicht mal mehr 'n CD Laufwerk oder so was. <laughs> Ja.
<laughs> Das stimmt, ja. Das ist das das ist mir letztens auch aufgefallen, wo ich meine alten DVDs einmal gucken wollte. Ach, du, meine Nase, ich habe gar kein DVD Laufwerk mehr. Muss ich da so 'n Externes, ähm, kaufen. Und die sonstigen Effekte, die so bei TikTok sind oder Trends, da befasse ich mich gar nicht mehr mit. Ich bi ich bin da so, äh, auf Englisch sagt man, overflooded, also so total, wenn du da durch wa äh äh, swipst dann ach ne, das ist mir alles zu viel. Manchmal bleibe ich hängen bei Straßenmusikern vor allen Dingen, die sich aufnehmen. Das ist eigentlich 'ne coole Sache. Und da sieht man dann auch und hört man eigentlich auch, wenn man die Erfahrung hat, dass es wirklich live ist.
Ganz genau. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Was mich interessieren würde, ähm, hat, äh, TikTok oder beziehungsweise dieses automatisierte, äh, Produzieren und, dass man eben die Möglichkeiten hat, äh, so vieles auch mit der KI zu machen, hat es dir persönlich weitergeholfen in deiner Musikkarriere?
Hm. Ne, also mir überhaupt nicht, da bin ich wahrscheinlich schon zu lange drin. Also ich habe, wie gesagt, in den 90ern Gesangsunterricht gehabt mit Operngesang und so weiter und habe es wirklich von der Pieke auf gelernt. Und weil also KI nutze ich persönlich nur für, äh, Thumbnails oder vielleicht auch mal für CD-Cover und so. Dafür ist es echt cool. Aber rein für Musik gibt es natürlich es gibt mittlerweile Hilfsmittel, zum Beispiel bei großen Musikprogrammen. Äh, da kannst du per KI, wenn du jetzt
Mhm, ja. Okay, spannend. Mhm, ja.
irgendwie nach 'nem Basslauf suchst oder Synthesizer-Sound, dann kannst du die KI mit einbinden, ja. Weil du hast ja manchmal w stundenlang hast du da irgendwas gesucht, wo du denn zufrieden warst, dass es passt und das macht die KI auf jeden Fall 'n bisschen einfacher.
Ja <chuckles> Oder wenn man sich zum Beispiel irgendwie 'ne äh, ja, wenn man so 'ne Idee hat oder 'n Referenz, äh, Song, wo man dann auch so 'n ähnlichen Synthesizer haben möchte, da ist eben die KI wirklich sehr, sehr, äh, praktisch, dass man dann eben schon mal so den ähnlichen Synthesizer oder so dafür fi findet, dass man dann eben nicht stunden oder tagelang nach einem speziellen Ton suchen muss.
Ja. Ja, ja, definitiv. Und die klassischen Singles sind ja im Prinzip am Aussterben. Die werden dann nur noch meistens online und viral und, äh ja, bei Videos findest du auch keine neuen Ideen mehr. Mittlerweile macht ja die Ki äh, die KI auch die Musikvideos. Ja, ich ich ich meine, das sieht man noch äh, und mittlerweile, ähm, ja, kommt meistens am besten durch, wenn du was ganz Normales machst, wenn du einfach 'n Handy im Übungsraum aufhängst und dann reicht das eigentlich auch. Also ich gebe mir da auch nicht mehr so viel Mühe, ehrlich gesagt, um, äh, jetzt teure, extrem grafisch aufwendige Story-Videos zu machen.
Mhm. Mhm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass früher die Songs deutlich länger waren, als sie heute sind, weil, äh, tatsächlich sind die Lieder ja mittlerweile wirklich, du findest kaum noch Tracks, die über 3 Minuten gehen. Es ist ja 'n
<laughs> Ja, das stimmt aber. Ja, das kommt, äh, ich weiß nicht, ob du's wusstest das kommt vom Radio hauptsächlich. Und zwar, äh, haben die eingeführt, 'ne Single darf nicht länger so um 3 Minuten 30 sein, 4 Minuten. Und deswegen haben auch viele Bands ihre Singles oder ihre Albums, diese also Album-Songs, die sie als Singles rausgebracht haben, haben sie dann wieder runtergeschnitten. Zum Beispiel Metallica hat da mal 'n Solo rausgeschnitten, oder irgendwas anderes, nur damit die Radiosender das denn spielen, weil sie der Meinung sind, äh, durch, ja, Umfragen und so weiter, dass der Zuschauer nach 3 Minuten 30 'n bisschen die Schnauze voll hat. Das gilt aber nicht für Nischen-Musik, das war halt so. Und ich finde aber auch heutzutage ähm, ich höre lieber 90er, weil da auch die Kreativität und die Hooks also der Wiedererkennungswert war viel größer als heutzutage.
Okay. Mhm, okay, verstehe. Mhm. Mhm, voll. Und ich glaube, auch durch TikTok ist es ja zum Teil noch kürzer geworden, dass du dann eben so deine 60-Sekunden-Videos hast oder wie bei Instagram diese, ähm, Eine-Minuten-Reels, und das ja dann zum Teil sogar auf noch kürzer schneidet, ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall, meine Freundin macht das so, die macht Eine-Minuten irgendwie Cover-Videos, weil sie halt, d w weil du Also du kannst es auch über die Tools genau sehen, wie lange irgendwie die Leute dann da dranbleiben und klicken und zuhören. Ja, und meistens ist es so nach 30 Sekunden, wenn überhaupt ist es schon geht die Kurve rapide nach unten.
Mhm, j Wow, Wahnsinn, okay. Ja, wie wie wie überreizt einfach die die ganzen Menschen heutzutage sin sind, dass die dann einfach nach 30 Sekunden einfach direkt weiter switchen. Und das ist halt auch das traurige, ne, daran, dass früher eben damals noch diese Qualität war und nicht Quantität. Und, äh
Ja, ja, Musik hören hat man da noch 'n bisschen mehr genossen, wenn man die Platte aufgelegt hat als Beispiel und dann mal in die Texte reingeschaut hat. Und vor allen Dingen ich bin ungerne erst mal, äh, visuell abgelenkt. Ich möchte lieber erst mal die Musik genießen, egal ob's Klassik oder Hardrock, Rock, Pop ist. Wenn's mir gefällt, dann gefällt's mir. Ich bin da nicht so festgelegt und, äh, ja. Aber wir müssen mit leben und die Jugend kennt's nicht anders, war bei uns auch nicht anders. Aber ich weiß nicht, wo das enden soll und ich finde die Entwicklung so 'n bisschen, hm Nicht, dass die KI uns komplett Musik ersetzt irgendwann oder die Kunst.
Genau, ja. Und das waren ja auch Mhm, ja. Ja. Das ist Mhm, ja. Was würdest du dir denn vorstellen für die Zukunft? Was sollte sich denn daran ändern? Oder wie kann man eventuell alte Traditionen eben mit dem neuen TikTok Trend, äh, verbinden, sodass man da 'ne gemeinsame Lösung findet oder wie man von beiden Seiten die, äh, positiven Seiten verwenden könnte?
Ja, ja, es gibt ja schon welche, die, äh, 'n bisschen back to the roots gehen und den Kiddies zeigen, wie man denn, äh, 'n Song entwickelt strategisch oder wie man das macht. Das soll ja auch Spaß machen, das ist das ist ja 'n kreativer Prozess, aber ich sehe das so, das das Wichtigste für mich ist, dass KI Musik immer gekennzeichnet sein muss und man sollte sie nicht als Verkauf anbieten dürfen. Weil es ist ja immer noch von anderen, sage ich mal, von den Algorithmen rüber gezogen, ja? Und, äh, das darf einfach nicht sein, weil dann ersetzt du komplett die Musiker, die auch damit vielleicht noch 'n bisschen Geld verdienen.
Mhm. Ja, voll. Das stimmt. Ja, das ist 'n guter Fakt, den du angesprochen hast. Ich meine, das ist ja etwas, was, äh, kein kein Talent von einem selber ist und auch kein Kunstwerk, äh, sondern
Ne, die Prompts einzugeben bei 'ner KI ist jetzt auch keine Kunst mehr in dem Sinne.
Ne, gar nicht, gar nicht. Und die Urheberrechte liegen ja dann eigentlich auch eher bei dem Besitzer der KI, würde ich fast mal behaupten.
<chuckles> So sieht's aus. Aber es wird schon gegen geklagt auf jeden Fall, dass, ähm, die KI-Firmen da gibt's ja nun mittlerweile mehrere, dass sie dann auch, äh, Tantiemen bezahlen müssen für ihre KI. Aber wer die dann wieder bekommt, das ist die andere Frage. Ich meine, du kannst deine KI nicht beweisen, du hast gerade aus meinem Lied das und das genommen für das und das Lied. Das sind ja Abermilliarden von Song-Ideen.
Mhm, okay. Ganz genau. Mhm, ja, genau.
Ja, cool.
Ja, dann, äh, war auf jeden Fall 'n sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir heute. Äh, ich bedanke mich wirklich für deine persönlichen Erfahrungen, die du auch mitgebracht hast und, äh, auch deine Meinung gegenüber der äh, ja, wie TikTok eben die Musik und Popkultur heutzutage verändert hat. Und gebe dir da auch, ähm, in allen Punkten so weit recht. Und, äh, ja, ich hoffe
<chuckles> Jeder hat ja seine Meinung. Dann, ich bedanke mich auch für deine Fragen und, äh, schönen Abend.
<chuckles> Wünsche ich dir auch. Tschau.